Porque não adianta você tá ajudando o próximo, se o sua casa ali, sua família, você não ajuda, né. Ah, os que tá dentro da sua casa, você não conseguir ajudar. Então assim, a sua família tem que ser em 1º lugar para você conseguir cuidar da sua família e depois você conseguir cuidar do próximo, sabe. Então acredito que de início agora, esse seria o melhor conselho para você, né. Para você poder anotar, ver ali o que que é dentro da sua realidade e você buscar esse equilíbrio, né, entre ganhar bem e também realizar aquilo que é significativo para que você não se sinta sem propósito de vida, sabe.
Sim. É, sim, nossa, você tem razão. Sim. Não, claro, claro, com certeza. Nossa, você tem toda razão. Me deu uma luz agora real, porque eu queria ter isso alinhado, sabe. Ter um sentido e um motivo para também não ficar me sentindo aquela carrasca que, "Nossa, você abriu mão de ajudar quando pôde uma causa, eh, legítima por dinheiro", sabe? Não queria ser essa vilã dentro da minha própria cabeça. En então, essa ideia que você me deu, esse conselho foi ótimo, porque eu vou começar a alinhar isso. Eu vou aceitar a oferta da genética e vou conversar com o pessoal da ONG, né. Olha, adorei esse seu conselho, você me ajudou demais, viu.
Uhum. Foi um prazer te ajudar.